อืม <tsk> มันน่าจะเป็นเมื่อเร็ว ๆ นี้ล่ะค่ะ ที่แบบเหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของเราเลยนะคะ ก็ว่าได้เลยล่ะค่ะ คืออย่างงี้ค่ะ เอ่อ ต้องย้อนไปก่อนหน้านี้ที่แบบเหมือนกับเราทำงานที่องค์กรองค์กรหนึ่งเนาะ ล่าสุดเนี่ยค่ะ ตรงนั้นน่ะค่ะเราอะ เอ่อ มีความ <tsk> เขาเรียกความทุ่มเททำงานแบบหนักมากด้วยความที่ เอ่อ องค์กรนี้มันเป็นสตาร์ตอัป แล้วเราอะเป็นคนเดียวที่อยู่ในแผนก ใช่ไหมคะ หมายถึงแผนกของแผนกหนึ่งอะเนาะ แล้วตรงนั้นน่ะค่ะ ปริมาณงานที่มันเยอะมาก ๆ คือไม่สอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่มีเลย นั่นก็คือดิฉันคนเดียวค่ะคุณ <chuckles> เออ ดิฉันก็เลยแบบใช้งาน ใช้แบบเหมือนกับใช้เวลางาน หลังเลิกงานตลอดทุกวันเลยอะ อืม
อืม ครับ อะฮะ อืม ครับ อา อืม ครับ อืม แล้ว อ๋อ อย่างเงี้ยคือถ้าให้ตีว่าแบบเวลาเลิกงานแล้วอะ คุณต้องทำต่อแบบอีกนานขนาดไหนอะครับ?
ค่ะ อืม <tsk> ให้คุณเดาได้ไหม? คุณว่า <chuckles> คุณว่าเราจะทำถึงไหน? <chuckles>
อืม อ่า จริง ๆ เอาเป็นเรื่องปกติแล้วกันเนาะ อ่า ผมไม่รู้เนาะว่า คุณน่ะจะทำงานโซนไหน แต่อาจจะ อะ คิดว่าเลี่ยงรถติดหรืออะไรอย่างเงี้ย เอาสัก สองถึงสาม ชั่วโมงแล้วกันครับ
เออ เออ ก็คือ อะ กรอบเวลาของเรา ก็คือทำงานนะเริ่ม 9 โมง ใช่ไหมคะ แล้วเลิกงาน 6 โมงเย็น ใช่ไหมคะ ดิฉัน ดิฉันก็พับคอมเก็บ 6 โมงเลยค่ะคุณ แต่ว่าดิฉันมาเปิดคอมต่อ ทำงานต่ออยู่ที่บ้านอีก เป็นเวลาจนถึงประมาณที่ยงคืนตี 1 อย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่
อืม อา ครับ ครับ อืม อืม เอาจริง ๆ ถือว่า ก เกือบ เรียกได้ว่าครึ่งวันเลยแล้วกันครับ อืม แล้ว
ใช่ คือเป็นระยะเวลาที่ดิฉันทำแบบเนี้ย หมายถึงเราทำแบบเนี้ยตอนประมาณแบบเหมือนกับ นาน นานเลยอะ เป็นปีอะ เออ เป็นปีเลย แล้วก็ อืม ค่ะ
อือฮึ อะฮะ อืม เอ๊ะ! แล้วอย่างเงี้ย ถ้าวันธรรมดาคุณยังแบบ เออ ต้องมาทำอย่างเงี้ย แล้วแบบเสาร์อาทิตย์อะ คุณมีแบบ ได้มีเวลาพักผ่อนไหมอะ? ยังต้องแบบมาทำงานอยู่ไหมครับ?
อืม